Ừm, mình hiểu rồi á nha. Chắc là hồi nhỏ mình ở khu đó luôn mà, cho nên là mấy chú là cũng ưu tiên cho mình, à, được xem này kia. <laughs> Ừm.
Đúng rồi, chính xác, cũng cưng dữ lắm á, mới cho leo lên trển coi chung á chứ, chứ bình thường là đâu có ai được lên đó đâu bạn ơi.
Ừm, thế thì bạn thấy là có cái điều gì mà khiến cho bạn, gọi là, ờ, nuối tiếc trong cái lễ hội đó hông? Ví dụ như là mình, à, hông được tham gia nè, hoặc là đôi khi những cái lúc mà mình được, ờ, ờ, coi như vậy á, nhưng mà mình không có, gọi là, cái view đẹp để mà coi hông? <laughs>
Ừm. À, rồi cũng có nuối tiếc nhiều lắm bạn ơi. Tại vì ở trong cái lễ hội có cái chiết tiết mục rất là thú vị nha. Là khi mà cái, gọi là sao ta, cái, ơ, kiệu của bà á đi ngang qua đó bạn, thì có cái người đi kế bên nha, họ sẽ quăng lì xì nha bạn. Á, giống như là phát lộc vậy đó. Ờ, trong đó thì sẽ có đựng những cái miếng vàng giả đó bạn, ờ, kiểu như lấy lộc thôi, hoặc là những cái tờ tiền, kiểu như, 1.000 nè, 2.000, 5.000 chẳng hạn. Kiểu như là người ta quăng ngẫu nhiên thôi, nếu mà bạn, ờ, gọi là, chụp được á, thì coi như là bạn rất là may mắn. Ờ, thì cả năm đó thì cũng sẽ may mắn theo luôn.
Ừm. Ừm. Wow, thú vị ha. <chuckles> Ừm. Hiểu. Ừm, như vậy thì cũng rất là thú vị ha. Cò vui khiến cho nhiều người cũng, gọi là, háo hức chờ đến cái phần đó để mà, à, được hưởng lộc này kia, được nhận lộc này kia. <laughs>
Đúng rồi. Ừm, chính xác. Ừ, mà chưa có năm nào mà mình nhận được lộc hết trơn đó bạn. Thì cái đó là cũng là một cái điều nuối tiếc của mình luôn, tại vì mình hổng có chen nổi đó bạn. Tại vì người ta cứ hả, nháo nhào rồi, à, chen chúc nhau để nhận cái l bao lì xì á bạn, nên là cũng hơi sợ mà giẫm đạp lẫn nhau á.
Ừm, đông quá.